อืม ใช่ เห็นด้วยเลยครับ ผมว่า เฮ้ย มัน เราแบบว่า มันเปลี่ยนแปลงมุมแบบว่าให้มองได้เลยว่า ถ้าเกิดเราแต่งแบบนี้ คนมอง คนเข้าร่วม หรือว่าคนที่ต้องสนทนากับเรา มันก็จะ เฮ้ย เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยเนาะครับเนาะ อืม อืม
ค่ะ ค่ะ ใช่ ๆ นั่นแหละ เราก็เลยคิดว่าแบบ เออ จริง ๆ แล้วแบบเราก็ไม่ควรจะมอง ค ผ้า มองข้ามเรื่องของการแต่งกายเนาะ จริง ๆ แล้วอะ แค่ แค่เสื้อผ้าหรือแม้กระทั่ง เอ่อ เนื้อผ้ามันก็บ่งบอกเราได้เหมือนกันเนาะว่า ณ ตอนเนี้ยเรา เราอยู่ อยู่ประ ประมาณไหน แล้วก็ควรจะเป็นยังไงบ้างกัน ในเรื่องของตัวเสื้อผ้าก็ ก็มีผลเนาะ ใน ที่จะทำให้เขาอะเชื่อเราหรือ หรือไม่เชื่อเรา จริงไหม?
ครับผม อือฮึ ๆ ใช่ ใช่ครับผม ครับ เออ เห็นด้วยเลยครับ
อืม นั่นแหละ เออ เราก็เลยคิดว่าแบบ เออ แต่ส่วนใหญ่อะค่ะ เวลาถ้าไปงานลักษณะแบบเนี้ย ของคุณหมวกอะ ส่วนใหญ่จะเป็นสีอะไรคะ? แบบถ้าไปงานแบบเป็นทางการ แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือแบบเนี้ยค่ะ ของคุณหมุ ของ ของคุณบ้านน่ะค่ะ แต่ แต่ถ้าของหมวกอะ หมวกสูทสีดำพื้นฐาน
ครับ ครับผม อืม อือฮึ อือ อืม ผมก็ ผมก็สูทสี อ่า ก็อาจจะเป็นดำ แต่ผมก็จะเป็นเทา ๆ เข้ม ๆ นิดหนึ่ง ไม่ได้ ไม่ได้แบบว่าดำปี๋ของผมอะ ถ้าเป็นสไตล์ผมก็คือแบบว่า ท ที่ ที่ ที่ดำ ๆ ที่มันจะเป็นแบบ อ่า เหมือนแบบรุ่นเก่า ๆ นิดหนึ่งเนาะครับเนาะ อาจจะเป็น อ่า อะไรเงี้ย ครับผมครับ ก็พยายาม ก็ประ ประมาณ ประมาณนั้นเหมือนกัน อ่า นิดหนึ่งไม่ให้แบบว่ามัน มันเข้มปึ๊ด อะไรอย่างเงี้ย ครับผมครับ
อ๋อ สีเทา อ๋อ อ๋อ ออกเทา ๆ หน่อย อ๋อ อ๋อ อันนี้ อันนี้ดำเลย เพราะด้วย ด้วยความที่แบบมันมีหลายรุ่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะ เราก็ เราก็จะออก ออก ออกในแนวนั้น อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยคิดว่า เออ จริง ๆ แล้วอะ บางครั้งการแต่งกายหรือแค่ตัวเสื้อผ้า มันก็สร้าง 1 สร้างความมั่นใจให้กับเราด้วย ถูกไหมคะ เพราะว่า แค่สูทตัวเดียวเราเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่ เขา เอ่อ เราก็จะ เขาก็จะเกรงขามเรา มันก็เลยทำให้เรามีความมั่นใจในการที่จะพูด หรือการสื่อสาร หรือ เอ่อ แนะนำเขา หรือไปบอกเขา เขาก็จะได้รับฟังแบบ เขาเรียกว่า รับฟังแบบเชื่อแบบสนิทใจด้วยเช่นกัน จริงไหม?
อะฮะ อา ครับผม ใช่ครับ อืม ใช่ ๆ ครับผม ใช่